बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे-से ये चीज़ बताई, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है या सुबह का समय आप कैसे करते हैं? उस बारे में ज़रूर बताएँ।
जी। हाँ, देखिए दिन की शुरुआत की अगर मैं बात करूँ ना तो मेरी दिन की शुरुआत मेरी छोटी और प्यारी बेटी के साथ होती है, कभी-कभार मैं रात-रात तक काम करती हूँ, तो मुझे उ जगने की जल्दी आदत नहीं पर वो जल्दी सो जाती है ना, तो पता नहीं वो मेरा अलार्म क्लॉक है <chuckles> ऐसा मैं आपको बोल सकती हूँ, सुबह 7 बजे तक तो जग ही जाएगी, चाहे वो कितनी भी लेट सोई हो, फिर वो मम्मा, मम्मा करके जगा देती हैं, थोड़ी देर मैं उसके साथ बेड पे खेलती हूँ, बातें करते हैं हम दोनों, हालाँकि उसे बोलना आता नहीं है, पर वो अपनी पता नहीं कौन-सी भाषा में ऊँटपटाँग सी बातें करती रहती है, मज़ा आता है, थोड़ी देर मैं उसके साथ बेड पे अ, समय व्यतीत करती हूँ, फिर उसे प्रेयर करवाती हूँ, दोनों हाथ जुड़ के कि हाँ, चलो बच्चा भगवान को थैंक यू बोलो, वग़ैरह, वग़ैरह। हाँ, मतलब उसके बाद देखो बच्ची है, तो बच्ची तो माँ को छोड़ेगी नहीं, जहाँ जाओ बाथरूम भी जाती हूँ तो उसको ले-ले के जाना पड़ता है, फिर सासू माँ के साथ वो थोड़ी देर खेलती है, वो भी बातें-चीतें उनसे कर लेते हैं। हाँ, फिर चाय-पानी हो गया, सुबह का रूटीन जो नॉर्मल सबका रहता है, है ना? कि हाँ, नाश्ता बनाना है, सबके लिए चाय बनाना है, बच्ची को खिलाना है, सबसे बड़ी बात, वो सुबह जग के पहले माँगेगी कि मुझसे मम्मा चाय, चाय, <chuckles> तो उसका भी मुझे देखना पड़ता है, उसे वक़्त देना पड़ता है, तो सुबह का रूटीन तो बस मेरा यही होता है और बस प पति का टिफिन बनाना होता है, तो उसमें ही शायद 10-11 बजे तो मेरे ऐसे ही हो जाते हैं कि हाँ, काम हो गया, नाश्ता हो गया घर के काम निपटा लिए और इसी चक्कर में अ, दि दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। हुँ, बिल्कुल आपने ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई और ये कहूँगा कि, हर भारतीय का आजकल एक कि यही अ, तरीका होता है जीने का और काफ़ी, अच्छा सुलझा-सा हुआ है आपका बहुत, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपने घर से दूर रहे हों या फिर अ, उस बारे में थोड़ा बताएँ, तब आपका क्या रूटीन रहता था?